Oh banyak <chuckles> karena kebetulan aku tuh hobi banget sama otomotif ya, eee, jadi, eee, aku ngikut, komunitas mobil dan komunitas motor. Nah, eee, jadi banyak banget sih sebetulnya kegiatan yang, eee, berkesan gitu ya, eee, jadi waktu itu, eee, aku sempet adain touring, eee, ke daerah, Puncak di, eee, Jawa Barat, ya. Nah jadi waktu itu tuh, eee, kurang lebih ada sekitar, mmm, 10 motor ya Kak, waktu itu, yang jalan ke sana. Nah jadi sepanjang jalan itu yang, eee, awalnya kita estimasi hanya, perjalanan mungkin sekitar 2 jam gitu ya, tapi ternyata, eee, makan waktu lebih dari 2 jam gitu bahkan, eee, sampai 6 jam, jadi, sepanjang jalan itu, e eee, temen-temen tuh gantian mogok gitu ya dari 10 motor itu ada 6 motor yang mogok gitu ya jadi setiap, eee, beberapa kilometer, 5, 5 kilometer gitu ya itu ada yang mogok mogoknya beda-beda gitu nah itu yang jadi lucu dan seru sih.
<laughs> O Oke, mhm. Mhm, hmm. Ya. Oke. Mhm. Oke, mhm. <breath> Oke. <laughs> Iya wow, iya iya terus terus? Mhm. Oh. Iya, ya. Put jadil jadi lama tuh jadi lama tuh karena ada yang mogok gitu ya? <chuckles> Ber gantian gitu ya? <laughs> Iya iya, mhm mhm. Iya iya.
Iya karena ada yang mogok, iya dan kita nungguin kan gitu nggak mungkin kita tinggalin gitu jadi kita bantu juga, jadi boleh dibilang bukannya touring waktu itu tapi jadi wisata bengkel. <chuckles>
<laughs> Iya iya, ya ya jadi kayak ngelil apa keliling bengkel yang menuju Puncak itu ya? <laughs> Oke oke, <laughs> oke oke nah tapi, eee, kenapa pada akhirnya tuh itu tetep berkesan gitu? Apakah, eee, setibanya di lokasi juga ada banyak, eee, apa ya hal yang, menurut kamu menakjubkan gitu untuk dilihat atau menarik?
Iya, tour bengkel.